Đúng rồi, nếu mà không hay thì đâu có ai thèm đi. Ừm.
Ừm. Thật ra mình thấy những cái đấy cũng nó cũng khá là nổi tiếng ấy. Thế nên là cũng khá là nhiều khách Tây họ cũng muốn xem, muốn tham gia, muốn đóng.
Ừ. Ồ, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, kiểu là, họ muốn đó, cái đó thì mình nghĩ là nó vì nó là nhạc truyền thống dạng, dạng như vậy á, nó, kiểu, mang cái tính dân tộc thì đâm ra là những cái người của một cái, ơ, dân tộc khác hay là một cái nước khác như là người Tây á, hậu họ đến Việt Nam mình ừ, họ muốn tìm hiểu và họ muốn hiểu được cái văn hóa, cái cái cái họ muốn trải nghiệm nó, cái âm nhạc của truyền thống của Việt Nam ta nên là họ mới đi nghe, đúng hông? Đấy, đó, mà mình có một cái ừm.
Đúng rồi. muốn tìm hiểu, đúng không? Hợp lý đấy chứ.
Mình á thì mình có một cái, ơ, gọi là, mong muốn đó là giới trẻ mình có thể, ừm, ừm, lắng nghe, mới có thể nghe được cái những nhạc cũ, nhạc truyền thống như vầy nhiều hơn nè, có thể trải nghiệm nó để giữ được cái nét, gọi là, ừm, truyền thống dân tộc đó.
Cái gì nhỉ? Rồi, đúng rồi. Thật ra thì mình có một cái mong muốn khác đó là, kiểu, cái mấy cái nghệ sĩ bây giờ ấy
À. Ừ.
là người ta, ừm, vì là sử dụng mấy cái nhạc như bây giờ đi thì là người ta sẽ quay lại đầu tư vào nhạc truyền thống nhiều hơn, đúng không? Rằng mình nghe thì người ta cũng chỉ theo cái nhạc tập trung đầu tư vào, ưm, truyền thống thì mình truyền thống ấy.
Ừ. Ừm, đúng, đúng. Ừ. Ừ, ừ. Ừ, mình hiểu, mình hiểu. Thì, à
Ừm.
Theo mình, à, mình cũng có đồng ý đối những cái điều mà bạn chia sẻ, mình cũng nghĩ là cần phải, a, có những cái hành động như vậy, tại vì căn bản á là bây giờ á vì du nhập cái văn hóa nước ngoài nhiều quá. Mình là cũng là một người rất là thích văn hóa của nước ngoài nha, mình rất thích, kiểu như, nhạc Rap nè, mình rất thích cái văn hóa Hip-hop của họ, đó, mình cũng nghe nhạc Rap rất là nhiều. Nhưng mà, ừm, một ở trong ở bên trong mình, sâu thẳm bên trong mình thì mình cũng muốn duy trì những cái thứ mà, kiểu, thuộc về cái d
À. Mình thấy cái cái cái gì nhỉ? nhạc Việt vẫn ủng hộ, đúng không?

Đúng rồi, mình nghĩ là cũng một phần là do du nhập của thế giới vào Việt Nam thì nhiều loại âm nhạc quá, mà phải công nhận là nhiều loại âm nhạc của người ta cũng hay quá. <chuckles>
Ôi, mà chưa kể là bây giờ là trẻ không, giới trẻ thì tầm vào bài nhạc phải tấu đoạn dạo đầu, vào phát là 2 phút bài nhạc đánh nhanh rút nhanh. <chuckles>
Ờ. Ừ, ừ, ừ. Ừ. Ừm, ừm, thì đó. Còn mà hồi xưa á, để mà nghe được một cái bài cải lương nó dài, nó lâu thì thôi luôn, đúng hông? Nó rất là lâu, chắc cũng phải 10 phút 1 bài á, mình cỡ thấy cỡ cỡ đó đó, nhưng mà bù lại là cái ừm.
Đúng rồi, đúng rồi đấy. Mà kể ra mình thấy nó lâu rồi nhá, nghe lại mấy nhạc bài mấy bài nhạc đỏ, mấy bài nhạc cách mạng cũng khá là hay ấy. Kiểu, 30 tháng 4 vừa rồi, ờ, đi hát hò các thứ, mấy ông cũng hát mấy bài đấy nghe bánh cuốn phết. <chuckles>
Ừ. Ừ. Ừm. Ừ. <chuckles> Ừ. Đúng rồi, đúng rồi, thật ra mình nghĩ là cái nhạc cũ á, bạn biết được cái gì, bạn biết hông? Nó không có bị ép ép lời vào vào vào nhạc, kiểu là, cái lời nó đi lên đi xuống là nhạc cũng đi lên đi xuống y chang ừ.
Đúng rồi. Nó nó đi theo lời theo nhạc luôn, nhưng đây là, kiểu, nó bị ép xong, kiểu, nhiều lúc, kiểu, nói nghe không rõ, đúng không? Như kiểu nhạc Sơn Tùng ấy, kiểu, hay nhạc vẫn hay nhưng mà lời chả chả hiểu gì cả.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, kiểu, hát tới đâu là mình nghe rõ tới đó luôn. Ừm. Ừ, đúng rồi, bây bây giờ thì bị cái vụ đó, nhưng mà hồi nhạc cũ, nhạc truyền thống á thì nó sẽ có những cái giá trị riêng mà, những cái giá trị, kiểu như là, ngoài cái việc nó nó hay ra nha, nó còn có giá trị, kiểu là, ờ, nó thuộc về cái văn hóa của chúng ta nữa. Đó, giống như kiểu, mình nói nhạc Việt Nam mình có nhạc cải lương hay là quan họ đó, nó, kiểu là, truyền thống luôn, thì nó, kiểu, nó mang tính dân tộc, bạn biết hông? Ừm.
Ừm. À. Đúng luôn. <chuckles> Có, có, có, có người em cũng phải, đúng không? Ừm, các thứ này.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, mà ngoài ra
Ờ, không biết bạn có đi xem chưa?
Ờ, ờ cũng cũng, ừm, cũng cũng thôi, tại vì mình cũng không có đi xem, chủ chủ động đi xem cho lắm. Ừm.
Uầy. À, à. Thế thì mình cũng thích đi rồi, mình đang thắc mắc, kiểu, bây giờ mình có nên đi xem mấy cái đấy, nhưng mình không biết là có hay hay không, có đáng để xem không?
Ờ. Ừ. <chuckles> Thì mình nghĩ là nếu như mà, ờ, nó có ch trình diễn, có một cái, ờ, cái buổi trình diễn thì chắc chắn là phải có người coi thì mới có buổi trình diễn, đúng hông? Thì thì có thể là nó không có, ừm, hay tới mức mà có quá nhiều người đi xem giống như những ca sĩ nhạc pop bây giờ như là Sơn Tùng MTP hay gì đó, thì những người đó thì mỗi lần có show là quá nhiều người đi coi rồi, nhưng mà họ vẫn có được một cái lượng khán giả nhất định. Ừm, thì mình nghĩ là nó cũng phải có cái giá trị, phải có hay thì người ta mới đi coi, mới đi nghe. Ừm.
Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng, đúng vậy. Ờ đúng rồi. Chuẩn, đúng không? À. Nghe không hay người ta cũng kệ, đúng không?